Alors oui, c'est vrai que moi j'ai quand même plutôt tendance à avoir des réactions, heu, très impulsives quand j'ai heu, quand j'ai un une dose de stress, heu, alors évidemment je je contrôle pas, hein. C'est c'est d'où, heu, l'impulsivité. Ça sort, c'est c'est plus fort que moi, heu, j'aimerais vraiment pouvoir, heu, gérer ça mais j'ai pas encore, heu, trouvé d'outils <tsk> qui me permettent vraiment de d'arriver à me contenir ou à me canaliser, heu, dès que voilà, dès qu'il y a vraiment le moindre petit stress, heu, et ben, je je je suis très, très impulsif, heu, malgré mon âge, heu, pas si jeune que ça.
Ouais. Ouais. D'accord. <chuckles> D'accord, c'est ouais, c'est quelque chose que tu as toujours eu?
Heu, ouais. Ouais, c'est oui, bah, oui, alors, heu, oui, ça ça a toujours été comme ça, heu, alors je m'y suis je m'y suis pas toujours, heu bah, je me suis pas toujours penché s dessus pour le pour le régler. Mais là, ça devient problématique, heu, dans dans mes rapports et dans ma vie en général. Du coup j'aimerais vraiment trouver des solutions pour pouvoir me régler ça. Parce qu'en plus moi je suis très, très sensible au stress donc heu, ça arrive souvent. C'est des situations qui se répètent assez régulièrement, voilà donc j'aimerais pouvoir, heu, évoluer là-dessus et j'aimerais bien trouver des solutions.
Ouais. Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh. Ouais et hem, ce que tu entends par des des réactions un petit peu impulsives, heu, qu'est-ce que tu entends par là? C'est que tu te tu te fermes, tu hem ou alors tu deviens agressif, heu, qu'est-ce qui se passe?
Mmh mh. Ouais. Et ben, en fait, c'est tout type de réaction, donc effectivement, ça peut être soit de l'agressivité, heu, soit verbale, heu, parfois même physique, hein. Je je dois bien l'avouer, heu et heu et sinon, oui, ça peut être complètement l'inverse, je peux complètement me me refermer, heu, ça dépend de à quoi est lié le stress en fait. Ça dépend de la situation, heu, alors bon, quand je dis physique, heu, je je suis pas violent non plus, hein. C'est juste que ça peut ça peut être, heu, tu vois claquer une porte, partir, heu, une réaction physique quoi, heu, après verbale, ça peut être heu, ben, une confrontation, des disputes, heu, de l'énervement. Ça c'est ce qui arrive le le plus fréquemment, heu, et puis, oui, dans d'autres cas c'est, je me referme complètement, heu, je disparais, je donne pas de nouvelles, heu, voilà. Il y a il y a plusieurs types de réactions, heu, puis il y a des réactions d'autres types comme émotionnelles, c'est à dire que je vais ouais, je vais pleurer, heu, je vais crier, heu, tout seul dans mon coin, donc heu
D'accord. OK. Mmh. D'accord. Oui, oui, oui, bien sûr. Mmh mh. D'accord.
voilà tout type, vraiment, heu, comme comme ça sort, comme c'est justement, heu, impulsif, ben, je sais jamais quelle réaction va va arriver, quoi.
Mouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr et hem, lorsque ça t'arrive, hem, c'est dans des situations, heu, donc, heu, de stress. Est-ce que tu as déjà essayé de te pencher sur ce que ça va sur ce que ton corps voulait te dire en faisant ça? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'aller, heu, d'aller dans la situation? Est-ce que tu veux l'éviter? Qu'est-ce qui se qu'est-ce que qu'est-ce qui se traduit par ça?
Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Ben, alors ça peut être, heu, tous les cas de figure il y a il y a parfois où c'est justement pour éviter, heu, une situation, heu, comme tu dis et puis à d'autres moments, c'est l'inverse. C'est, heu, j'ai envie de faire quelque chose et en fait, heu, je je n'y arrive pas et du coup, ça se manifeste par, heu, justement un un énervement ou une émotion forte qui va se manifester. Mais ça peut être, heu heu, ça peut être, heu, dans un cas où j'ai envie de faire quelque chose, ou ou plutôt dans une situation où j'ai où je n'arrive pas, heu, à faire quelque chose. Donc, heu heu, voilà. Donc c'est je te le dis, il y a il y a vraiment pas de
D'accord. Mouais. Mouais.
<clicks tongue> de s de stress type, si si je peux si je peux dire, ça peut être vraiment dans tous les cas de figure possibles.
Ouais, c'est très c'est très général.
Ouais, c'est très général effectivement. Parce que parce que ça s'exprime de manière différente, heu, j'ai pas 1 seul, heu, point sur lequel je veux m'améliorer, il faut que je gère mon impulsivité sur tout. <chuckles> Su dans tous les domaines. C'est c'est pour ça que le boulot est assez large avec moi, je pense et c'est pour ça aussi que que je veux m'y mettre, quoi. Parce que ça devient assez handicapant au quotidien, que ce soit dans mon travail, dans ma vie privée, heu, dans mes rapports avec, heu, ma famille, mes amis, heu, ma compagne, <clicks tongue> heu, donc heu, voilà il faut que vraiment j'évolue là-dessus, heu et je cherche des solutions.
D'accord.e OK. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais et alors ce qui pourrait être intéressant pour toi d'essayer, c'est de repérer les déclencheurs. Les moments où tu sens que ça monte, les moments où tu sens que la l'impulsivité commence à arriver. Hem, pourquoi c'est important de, heu, regarder ça, puisque le plus tôt tu le verras, heu, tu mieux tu seras armé pour essayer de la combattre. Tu vois ce qui OK.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, alors ça je le sens je le sens monter tu vois? Sincèrement je suis je suis déjà à une étape où je sens que ça vient, heu mais je te dis ça peut se présenter dans tout type de situation donc heu heu, je je suis pas surpris. Je sens que ça vient mais je sais pas le canaliser encore, heu, tu vois? Je sens que ça vient, je sais que ça va arriver mais ça arrive quand même. Je suis pas encore à l'étape où je peux le bloquer ou le gérer ou et donc comme tu dis, là, je je je sens, maintenant que je suis plutôt, heu, hem, attentif à ça, heu, oui avant j'étais plutôt surpris, ça ça explosait, ça sortait de nulle part. Mais maintenant je sens quand ça monte mais heu donc j'ai franchi une étape hein, c'est à dire que maintenant je suis
D'accord. OK. D'accord. Oui bah oui, bien sûr.
Mais heu mais ça m'empêche pas de continuer à être plutôt victime et à à subir ces crises d'impulsivité, heu, quand j'ai des pics de stress. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de d'outils, heu, plutôt précis, heu, on va dire, pour savoir comment, heu, gérer ça, heu, de manière, heu bah, radical parce que je c je te dis c'est c'est très handicapant au quotidien.
Mmh mh. Mouais. Bien sûr, hein. Bien sûr et alors déjà, heu, tu peux être fier de toi, hein, il y a du il y a une amélioration, heu, si tu arrives à voir maintenant quand ça fonctio quand ça commence à monter, c'est qu'il y a une amélioration et que tu prends la bonne voie. Donc déjà il faut que tu te félicites pour ça, hem, il y a une technique que tu pourrais essayer. Souvent, heu, les p les personnes arrivent à se désamorcer ou à sortir de situations où elles sont complètement bloquées en essayant de se voir d'un point de vue, heu, comme si tu avais une caméra qui te suivait à la 3e personne, tu vois? C'est-à-dire que tu tu sens que ça monte et tu essaies de t'imaginer, heu, d'un comme si un étranger t'observait puisque, hem, généralement ça marche plutôt pas mal, puisque, heu, le cerveau déteste être, heu, vu de l'extérieur et déteste, heu, se rendre compte en fait à quel point, heu, hem, heu, à quoi on ressemble de l'extérieur. Tu sais comme certaines personnes qui aiment pas qui aiment pas s'entendre ou qui aiment pas se voir en vidéo et ça, ça pourrait te permettre de réaliser que, ouh là mais en fait heu, d'un point de vue extérieur je ressemble à ça quand je suis dans mes crises, c'est pas l'image que je veux donner de moi-même aux autres. Heu, tu comme si tu tu mettais un miroir devant.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ah ouais d'accord. OK. Ah oui. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. C'est sûr. Ouais, heu, il faudrait que j'essaye ça. J'ai jamais testé cette technique et et d'ailleurs je sais pas comment je réagirais. Mais effectivement, moi je suis prêt à à tester, heu, toutes les méthodes et et et tous les et tous les outils nécessaires pour, heu, pour, heu, franchir cette étape. Mais oui, oui, ça c'est c'est c'est effectivement intéressant comme, heu, comme exercice, hein. Parce que je je prends ça comme des exercices pratiques pour pouvoir, heu heu, m'améliorer, mais oui ça ça peut être intéressant d'essayer de de se voir de de l'extérieur, heu, tout ce qui peut m'aider je te dis, je j'en prends note et et heu et je vais essayer d'appliquer ça <tsk> et heu
Ouais ça peut-être Ouais bien sûr. Mmh. Bah, ça c'est pour les moments ouais vas-y je t'en prie.
Bah est-ce que tu aurais d'autres conseils, d'autres outils à à bah à m à m à me donner, heu, pour que je puisse peut-être gérer gérer ça, au quotidien?
Ça, c'est ce que je viens de te donner, c'est un exercice qui peut être intéressant pour toi a heu, sur le moment et après, tu pourrais aussi peut-être essayer des exercices qui sont pour ré réguler le stress au quotidien. Par exemple, est-ce que tu sens, hem, est-ce que tu sens que tu as un stress, heu, chronique? C'est-à-dire, heu, que tu es un petit peu tout le temps, en tension. Il y a toujours des choses qui te qui te stressent, hem, est-ce que tu le sens ça?
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Oui. Ouais, oui, oui, oui, c'est c'est c'est quelque chose qui est présent au au quotidien. Ouais c'est c'est tout le temps et puis en plus, le fait de savoir que je vais pas réussir à le gérer, ça me stresse encore plus. Du coup ça l'accentue. C'est un peu comme un un un cercle vicieux tu vois? C'est à dire que dès qu'il y a la moindre, heu heu, petite tension, heu, ça va forcément, heu, amener du stress et comme je sais que je sais pas encore gérer ça bah, ça l'augmente. Du coup, heu, oui c'est pour ça que que c'est présent tout le temps sincèrement, heu, même quand il y a pas de lieu d'être. Parce que parfois, il y a des situations qui sont stressantes de la vie et même quand heu, dans des moments plus calmes, heu, je cogite et je me dis, heu, que la prochaine, heu, le prochain pic de stress je vais pas savoir le gérer du coup ça
Mouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Bien sûr. Mouais.
ça ça le ferait. Donc ça m'accompagne tout le temps, heu, effectivement et je te dis c'est aussi bien dans ma vie privée que professionnelle que familiale, heu, amicale enfin c'est vraiment présent, heu, en permanence c'est pas quelque chose qui
Mmh mh.
qui qui qui est enfin c'est quelque chose de très très récurrent quoi, malheureusement.
Moui. OK. Est-ce que tu as essayé de faire des activités qui te plaisent? Pour essayer de décompresser aussi parce ça pourrait être intéressant pour toi, de faire des activités qui détendent, qui te dé-stressent pour que tu vois, heu, comment tu te sens, ton état d'esprit quand il y a rien qui te stresse, quand tu es dans un état de flow, pour que ça serve de base de travail pour le le futur. Tu sais, quand tu as de le stress qui commence à monter, te rappeler de comment tu te sens dans ces moments où tu es détendu pour essayer de te recentrer, et de te réinitialiser s s si ça sens, hem
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais j'ai essayé, heu, de mettre en place des petites activités, heu heu, au quotidien comme du sport comme, heu, la lecture des choses qui me font du bien, qui m'apaisent, hem, ça fonctionne momentanément. Bon c'est déjà ça c'est à dire que quand j'y suis, heu, quand je suis au sport par exemple, ben, je sens que ça me fait du bien, même si je continue un petit peu de de cogiter, heu, oui j'ai dû mettre en place quelques quelques outils, heu, bien, bien spécifiques, heu, je ça commence petit à petit. Mais je suis encore très, très loin du compte, heu, c'est pour ça que là, je je suis en recherche de de conseils. Mais oui, oui j'ai commencé, heu, à mettre en pratique, heu, quotidiennement. Alors j'ai pas encore le temps, heu, j'aimerais que ce soit plus récurrent mais j'ai pas encore le temps de pouvoir, heu heu, me détendre, heu, plus régulièrement mais je suis sur la bonne voie. Je je continue de de progresser dans cette voie.
Ouais. OK. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais bah, déjà c'est très important que tu prennes le temps hein. C'est des changements surtout qui sont très heu, qui viennent de l'intérieur, qui prennent pas mal de temps. Il faut pas que tu te rajoutes de la pression en essayant de changer rapidement. L'essentiel, hein, une petite phrase, heu, que tu peux te rappeler pour être toujours sur la bonne voie, c'est: «Être meilleur qu'hier» même si c'est que 1%, même que si c'est que 1 minute de plus, heu, avant que le stress arrive, c'est un progrès et il faut que tu te focalises sur ça et tu verras que tout va bien se passer.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Et ben écoute je vais mettre en pratique, heu, en tout cas merci beaucoup, heu, pour tes conseils. Je je vais continuer dans cette voie-là et je vais mettre en application ce que ce que tu m'as dit, là.